Ja, also, ähm, ich bin gerade in 'ner ganz spannenden Zeit und zwar, äh, wandere ich bald aus.
Hm, schön.
Genau und, ähm, für uns geht's nach, ähm, Panama Schrägstrich, äh, Costa Rica.
Schön. <chuckles> Glückwunsch. <chuckles>
Und genau und äh, Dankeschön. Ähm, ich bin gerade am 'n bisschen so am Überlegen, ähm, wie ich's schaffen werde, dass ich eben, ja, reisen kann und eben auch arbeiten kann und das alles so 'n bisschen unter einen Hut bringen kann.
Mhm.
Ähm, genau, weil da ist es so, dass ich jetzt aktuell in eher so 'ner sehr arbeitsintensiven Phase bin. Und ja noch nicht so richtig weiß, wie ich das jetzt ja, äh, <snorts> abstellen soll, wenn ich dann halt eben ja auf Reisen bin. Also, wir ziehen zwar dort in in 'n Haus, also, in 'n Miethaus und aber ich möchte dort auf jeden Fall einiges sehen und habe da eben 'ne große Bucket List an Orten, die ich besuchen möchte und Sehenswürdigkeiten und Wanderungen und ja. Da bin ich gerade am überlegen, wie ich das halt eben st möglichst stressfrei organisiert bekomme.
Mhm. Mhm, ich verstehe. Ähm, bist du denn in deiner Arbeit frei oder hast du zeitlich feste Termine zum Beispiel?
Also, ich bin, ähm, relativ frei. Also, ich arbeite selbstständig und kann mir das dann schon so immer 'n bisschen einteilen, wie ich das möchte. Ähm, ich habe natürlich Deadlines, also, äh, es gibt Sachen, die müssen zu 'nem gewissen, äh also, in 'nem gewissen Zeitraum gemacht werden. Und ich habe, ähm, ein, ja eine feste Aufgabe täglich, die ich eben so also, nach europäischer Zeit zwischen 18:00 und 20:00 machen muss.
Mhm.
Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr happy, dass eben durch diese Zeitverschiebung dieser abendliche Block also, das sind keine 2 Stunden, die ich da am Stück arbeiten muss, das ist eher so 'ne, <blows air> 30 bis 45 Minuten, die ich da beschäftigt bin, aber eben regelmäßig immer zu dieser Uhrzeit, äh, 7 Tage die Woche. Und das fällt jetzt aber durch diese Zeitverschiebung eben auf den Morgen, was also, auf den, ja also, so zwischen 10:00 und 11:00, je nachdem.
Mhm. Mhm.
Und genau, also, das ist, glaube ich, schon mal super, dass ich da halt eben dann abends keinen Druck mehr habe, dass ich immer egal wann ich was mache, musste ich sonst immer dran denken: „Okay, ist schon 18:00, muss ich schon, äh, ja, an den Laptop oder habe ich eben da jetzt noch Zeit?“ Und ich bin einfach froh, wenn das eben nicht mehr so in den Abend reinfällt, wenn man halt eben mit Freunden unterwegs ist oder so, sondern dass das jetzt dann eben morgens erledigt ist.
Ja. Ja klar, das ist natürlich dann toll, dass du's dann dann hast du ja mehr und mehr Freiheit am Abend und dass am Abend dann natürlich den Abend zugestopft zu haben, ist natürlich blöd. Ähm, wenn du sagst, du möchtest dann dort reisen, denkst du, du kannst oder möchtest dann während der Reise weiterarbeiten oder möchtest du dann wirklich Urlaub machen?
Also, ich denke, ich muss ne, während der Arbeit äh, äh, während der Reise weiterarbeiten, ne? Ähm. Genau, also, ich habe keinen Urlaubsanspruch natürlich als Selbstständige.
Mhm.
Und habe eben tägliche Aufgaben, die ich übernehmen muss, und da gibt's jetzt keine Person, die mich da also, vielleicht mal für 'nen Abend oder für 2, 3 Abende, ginge das schon. Das habe ich aber jetzt auch noch nie in Anspruch genommen. Ähm, generell arbeite ich eigentlich dann durch. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu diesem Umstand aktuell. Also, ich bin <sighs> ja, eigentlich relativ erprobt, was die ganze Sache angeht, ähm, weil ich ich lebe seit 'n paar Jahren in 'nem Wohnmobil und arbeite und reise eben nonstop so schon die ganze Zeit.
Mhm.
Und ich merke aber, dass ich das halt noch nicht ganz so gut kann. Also, ich habe das Gefühl, dass ich da eben nicht so 'ne richtige Struktur reinbringe, dass ich mir das erleichter, das Arbeiten. Also, damit meine ich, dass ich wirklich sag, okay, ich sage mal auf der Arbeit Bescheid und sage: „Okay, Leute, für den Freitag, Samstag bitte bei mir nichts einstellen. Ich mache zwar diese Postings, aber ansonsten bräuchte ich den Tag mal frei“, das mach ich nicht. Sondern wenn ich dann halt eben mi irgendwie mal irgendwie 'ne Wanderung mache oder halt irgendwie 'ne Sehenswürdigkeit anschauen gehe, dann arbeite ich meistens an den Tagen halt, ja, bis in die späte Nacht mit rein. Und ja, das versuche ich auf jeden Fall so 'n bisschen zu ändern, weil ich weiß, dass das halt einfach dann irgendwie immer, ja, in Stress ausartet.
Ja.
Und dann bringt's halt irgendwie also, dann klar habe ich dann schon 'ne schöne Zeit beim während ich die Wanderung mache, aber man hat immer so im Hinterkopf: „Oh man ich muss jetzt bis heute nachts um 03:00 irgendwie sitzen und meine Sachen erledigen und so.“ Genau.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich sehr, sehr blöd gerade, wenn's bis um 03:00 ist. Ähm, hast du denn die Möglichkeit vielleicht, irgendwie vorzuarbeiten, die Arbeitszeit nicht irgendwie zu verschieben oder oder vielleicht auch finanziell die Möglichkeit, n nicht zu arbeiten der Zeit? Oder zumindest diese variable Sache, nicht zu arbeiten?
Ähm, also, so gar nicht arbeiten würde ich's nicht, weil ich habe da da ist meine Sorge irgendwie, dass sie das vielleicht, also ich arbeite für eben mit 2 so großen Social Media Agenturen zusammen und, ähm, ich hätte dann eben Sorge, wenn ich da irgendwie sage, so, dass ich gewisse Aufgaben nicht mache, äh, dass sie dann vielleicht jemanden noch einstellen, also, nicht einstellen, aber eben noch sich noch 'n Freelancer eben suchen dazu. Und, dass diese Person dann vielleicht ja noch mehr au also, dass sie nicht nur die 3 Aufgaben kriegt, die ich nicht schaffe, sondern halt eben dann irgendwie 10 Aufgaben bekommt und dann fehlen mir welche. Das ist da immer so 'n bisschen meine Sorge, deswegen möchte ich, obwohl ich's vielleicht mir finanziell mal erlauben könnte, so in Anführungsstrichen, Urlaub zu machen, hätte ich da eben dann Angst, dass sie dann jemanden einstellen.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ich verstehe.
Ja, und deswegen ja, ich glaube, wenn du so sagst, dass mit diesem Vorarbeiten, das klingt schon eher nach etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass ich da wirklich vielleicht mal ja, 'n paar Tage wirklich mehr mache und mir dadurch dann so 'n bisschen Zeit freischaufel. Das könnte ich vielleicht mir schon eher vorstellen.
Ja, genau. Oder zum Beispiel, du könntest ja vielleicht, wenn ich weiß ja nicht, ob das deine Chefs zulassen oder so, w vielleicht könntest du zum Beispiel dann an einem Tag sehr, sehr viel arbeiten, dann für aber in der nächsten nur diese 1 Schicht da, diese 30, 40, äh, 45 Minuten und dann halt den Rest des Tages komplett für dich haben, reisen, was du halt grade machen möchtest und dann wieder am nächsten Tag arbeiten. Und dann haben dann hat man vielleicht auch 'ne gewisse Regelmäßigkeit drin, was vielleicht auch für deine Vorgesetzten vielleicht ganz gut wäre.
Ja, das klingt auf jeden Fall, ähm, nach 'nem sehr guten Vorschlag. Dass ich da ja, das auf jeden Fall kommunizieren kann, dass ich da eben auch mal dann mir so 'n Tag Jahr in Anführungsstrichen freinehmen, aber trotzdem immer alle Aufgaben erledige.
Ja.
Äh, das könnte auf jeden Fall 'ne gute Idee sein, weil dann denke ich auch nicht, dass sie sich sofort jemand anderen suchen, wenn ich da wirklich mal sage: „Okay, das ist jetzt nur, ja, so 'ne einmalige Sache und alle Aufgaben sind trotzdem eben fristgerecht, ähm, fertig, wenn ihr die braucht.“ Das könnte ich mir ja, das wäre auf jeden Fall 'ne gute Möglichkeit, dass ich da auch dann eben nicht mit ja, bis in die tiefe Nacht arbeiten muss.
Ja.
Ja.
Und vielleicht kannst du dir ja auch die Aufgaben dann früher in den Tag ziehen. Und ich meine, letztendlich, deine Chefs haben ja 'n großes Interesse daran, dass du gut, äh, Arbeit leisten kannst und damit halt auch erholt bist, weil wenn du wenn du wenn du ähm, wenn du dein Arbeitspensum machst, ist es ja für die nur 'n Vorteil, wenn du dann erholt arbeiten kannst, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist das ist auch 'n wichtiger Punkt, ähm, den nicht nur meine Chefs wollen, den will ich auch auf jeden Fall verbessern, weil ich merke, dass ich teilweise so viel arbeite, dass man dann halt auch gar nicht mehr so effizient ist, wie man's vielleicht ist, wenn man wirklich so klare Pausen einlegt und nicht so 'n Dauerstress einfach hat.
Ja. Auf jeden Fall. Wie viel arbeitest du denn in der Woche, wenn ich fragen darf?
Ja, also, wie gesagt, aktuell ist das so 'n bisschen so 'ne intensivere Arbeitszeit. Ähm, eigentlich arbeite ich nonstop, also, ich mache eigentlich gar nichts anderes mehr außer arbeiten. Ähm was ich aber ja also ich also, w ja, das muss ich auf jeden Fall wieder ändern. Ich merke, dass es gerade zu viel ist. Also, aktuell würde ich sagen, ich arbeite so von 10:00 früh, ähm, bis so um 0:00 oder 01:00 in der Nacht.
Mhm. Wahnsinn.
Ähm, und ich habe also, die Pausen, die ich mache, ist einfach nur, ähm, ja, was zu ess also, zweimal am Tag was zu essen. Und einmal mittags gehe ich für ca. 'ne 1/2 Stunde mit meinem Hund spazieren.
Mhm.
Genau, aber den Rest der Zeit eigentlich arbeite ich nonstop.
Auch sonntags zum Beispiel, Samstag, Sonntag, Wochenende?
Ja, genau, ich arbeite 7 Tage die Woche.
Mhm. Das heißt, du hast dann, sagen wir mal, 10 Stunden am Tag mal 7, das heißt, du bist bei 70 Stunden pro Woche. Das heißt, 'n normaler Vollzeitjob ist bei 40 Stunden, das heißt, du arbeitest fast das Wo fast das Doppelte, als 'n normaler Vollzeitjob es verlangen würde. Also, das ist auf jeden Fall nicht gesund langfristig. Und da würde ich dir auf jeden Fall auf jeden Fall empfehlen, schnell etwas gegen zu tun, weil Überarbeitung kann unheimlich, unheimlich schlimme Folgen mit sich ziehen.
Ja. Ja. <chuckles> Ja, also, ich merke auf jeden Fall inzwischen, dass es also, ich bin so dieser Typ Mensch, dass ich immer so sage: „Oh, ich glaube nicht an Burnout.“
Mhm.
Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass man mich irgendwie, wenn's ums Arbeiten geht, so richtig klein kriegen kann. Allerdings merke ich aber auch, dass ich eben ja, viele Sachen eben so vernachlässige, die ich mir dann vornehme und die dann am Ende des Tages einfach das Leben ja nicht so lebenswert machen, wie es sein soll. Also, wenn man halt wirklich nur noch arbeitet und alles andere, was man sich so selbst für sich vornimmt, ständig eben nur, ja, wegschiebt. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt eben auch mit diesem Umzug dann diesen Schritt also, dass ich dann auch, ja, wieder genug Interessen außerhalb der Arbeit auch finde. Ähm, weil momentan sind wir so 'n bisschen so aufgestellt, dass wir wirklich sagen: „Okay, wir machen eigentlich nichts und sparen jetzt halt eben viel Geld an“ und arbeiten nonstop, dass wir halt eben auch hinten raus dann, wenn wir dann umgezogen sind
Mhm.
ja uns wirklich wieder treiben lassen können von eben dieser Interesse und dieser Neugier, die man dann auf diesen neuen Ort eben hat.
Hm, ich verstehe. Ich würde mich halt immer fragen: „Möchte ich leben, um zu arbeiten, oder um arbeiten, um zu leben?“
Ja, das das ist sehr das sind wahre Worte wirklich, ja. Und eigentlich bin ich da total bei dir. Ich sage auch äh, ich bin eigentlich der Typ Mensch, der immer so sagt, keiner liegt auf dem Sterbebett und sagt: „Oh, ich hätte mehr arbeiten sollen.“ Das gibt's nicht. Und auch ja, d man kommt nackt auf die Welt, man geht nackt, man kann nichts mitnehmen.
Ja.
Und ja, das sind auf jeden Fall auch so Leit so Leitsätze, die ich mir eigentlich immer gesagt habe, aber, ja, irgendwie seit ich diese Selbstständigkeit habe und da eben so diese Möglichkeit also, dieses, äh, Geld so winkt, da habe ich irgendwie so 'n bisschen Probleme „Nein“ zu sagen. Auch eben, weil ich denke, lieber nehme ich es jetzt noch mit und dann kann ich mir mich später da drauf 'n bisschen ausruhen.
Das stimmt. Mhm. Ja, also, ich verstehe das auf jeden Fall, gerade wenn da dann Geld winkt, ist das natürlich der Anseiz ne, der Anreiz ist noch mal umso höher. Aber eine Sache ist wirklich so, d die Gesundheit ist unbezahlbar, Zeit mit geliebten Menschen ist unbezahlbar und die Jugend ist unbezahlbar. Das heißt, alle diese 3 Sachen also, je je also, du kannst später, wenn du alt bist, kannst du immer noch arbeiten, sage ich jetzt mal, ne? Und natürlich muss man auch, wenn man jung ist, arbeiten und wenn man middle-aged ist, muss man auch immer noch arbeiten. Das ist vollkommen klar, ne? Aber sich sich fertigzumachen, wenn man jung ist und dafür dann im Alter halt, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so viel arbeiten zu müssen
Mhm. Ja. Mhm.
ist vielleicht für für viele Menschen falsch herum, weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja. Ne, das sind wirklich wahre Worte und es ist gut, dass wir da jetzt noch mal drüber geredet haben. Also, ich würde mir auf jeden Fall wirklich jetzt, äh, zu Herzen nehmen, dass ich das 'n bisschen reduziere und wieder anfange, 'n bisschen mehr Fokus auf mein Leben zu legen. Danke schön.
Sehr gerne, du schaffst das, ich glaube an dich.
Danke.